Yung ano lang siguro. Ah, tawag dito. Yung sabaw.
Oh.
Anong tawag dito nga yung maasim na sabaw, nakalimutan ko.
Okey. Sinigang.
Sinigang, oo yung ku Kuya J na resto 'pag inorder ko yun, kahit 'andito lang ako sa condo basta sasabihin ko, "Nakakamiss talaga lutong pambahay." Ga ganon, sinasabi ko kasi puro nalang ako fast food, tapos 'pag kinain ko 'yan ma-re-recall ko, "Ah, okey parang ano, bumalik din ako nasa bahay ako." Yung feeling na ganon na nandun na ako sa bahay, kahit naman nandito lang ako ako lang mag-isa ganon.
Ay. No. Oh. Ah.